Aku tuh, lagi dalam keadaan bingung banget dengan diri aku sendiri gitu, Kak. Jadi mungkin aku pengen cerita nih, terkait apa yang aku alami dan aku rasakan saat ini, gitu. Nah, aku tuh udah kayak, apa ya, punya keinginan banget, gitu, untuk lebih hidup sehat, terutama lebih aktif bergerak gitu loh, Kak. Baik itu mungkin, ya olahraga, kayak gitu, baik itu di luar atau mungkin olahraga di rumah aja, kayak gitu, kan. Nah, tapi masalahnya ini sebenarnya datang dari diri aku sendiri, gitu. Aku kayak merasa, eee, sering banget kayak males, gitu loh. Atau mungkin kayak, eee, apa ya, gampang capeklah ketika mungkin melakukan, eee, aktivitas mungkin olahraga, yang dengan intensitas yang lumayan sering, kayak gitu. Terus kadang juga kayak, eee, merasa kalau udah, eee, 2 hari berturut-turut gitu aktif bergerak, besoknya itu udah kayak males kembali lagi untuk, eee, berolahraga gitu loh, Kak. Jadi kayak, apa ya, naik turunlah ya mood-nya itu, kayak gitu. Jadi kayak tapi, eee, akhir-akhir ini tuh bener-bener kayak lebih banyak, eee, waktu yang aku gunakan itu malah untuk, eee, bersantai, kayak gitu. Jadi yang mungkin, eee, dulu-dulu masih kayak naik turun aja gitu ya, aku masih tetaplah ya me apa namanya, ada waktu-waktu olahraga nih, dalam seminggu. Tapi akhir-akhir ini tuh, terutama mungkin, eee, 1 bulan terakhir ini, aku bener-bener kayak udah, apa ya, nggak ada motivasi sama sekali, gitu loh, untuk kayak, eee, aktif lagi gitu, bergerak. Jadi kayak aku lebih memilih apa yang aku sukain gitu, atau apa yang buat aku nyaman, kayak gitu loh, Kak. Padahal mungkin aku sadar sih, itu tuh nggak baik buat aku, gitu sih, Kak. Mungkin dari kamu ada saran nih, supaya aku tuh bisa kayak lebih termotivasi lagi nih, untuk, eee, memulai lagi untuk latihan atau olahraga gitu, Kak?
Hmm. Wah. Kenapa, tuh? Boleh boleh. Mhm. Iya, sih. Mhm. Iya. Paham paham. Oke. Mhm. Iya. Mhm. Mhm. Oke. Wah, memang, sebenarnya apa yang kamu rasain ini valid sih. Di saat mungkin kamu udah terbiasa, eee, untuk kurang bergerak gitu ya. Jadi, di saat udah gerak, eee, muncul tuh rasa males lagi gitu ya, pengennya leyeh-leyeh dan lain-lain, dan itu wajar kok. Kayaknya enggak cuma kamu doang nih yang merasakan ini. Banyak juga kok orang-orang yang merasakan dan, mmm, apa ya, permasalahan ini tuh, mmm, wajar banget gitu dirasain. Tapi aku mau nanya nih, eee, untuk seminggu ini, misalnya kita katakanlah seminggu gitu ya. Seberapa sering nih kamu bergerak dalam seminggu atau dalam harian tuh gimana tuh untuk aktivi aktivitas kamu?
Iya. Bener. Oh. Iya iya iya. Oke. Iya. Oke. Kalau, eee, apa ya, sebelum-sebelum ini sih aku paling itu yang bila bisa konsisten itu paling cuma, eee, 2 atau 3 kali gitu ya. Aku bener-bener kayak olahraga dalam 1 minggu. Karena mungkin olahraga yang aku ambil itu adalah olahraga ringan sih, Kak, cuma yang jalan kaki aja gitu setiap, eee, apa namanya, 1 jam gitu ya seharinya, kayak gitu. Cuma ya itu tadi kayak gitu, eee, sekarang ini tuh aku malah nggak pernah lagi gitu jalan kaki, karena mungkin aku kayak udah merasa ada kebosanan juga, eee, motivasiku udah mulai turun gitu. Aku udah kayak merasa capek dan itu bukan hal yang menarik lagi gitu loh buat aku, yang dulunya kayak excited banget akunya, gitu sih.
Mmm. Mhm. Oke. Wah, bagus dong. Mhm. Oke. Ya. Mhm. Oke oke. Berarti kamu orangnya bosenan nih bisa dibilang gitu ya, mhm, nah terus kan tadi kamu bilang kayak lebih males gitu ya, mmm, lebih memilih, untuk scroll-scroll berarti tantangan terbesar kamu tuh untuk sulit bergerak rasa malas atau karena ke-distract atau apa nih lebih tepatnya?
Nah iya, gitu sih. Ah, kayaknya mungkin karena rasa males kali ya soalnya kayak kalau distraksi, eee, handphone itu juga nggak yang terlalu gitu ya kadang aku juga nggak heeh, kadang aku nggak yang karena distraksi handphonenya itu ya cuma karena nggak pengen aja heeh, bener motivasinya hilang karena nggak pengen aja gitu hari ini nggak pengen aja gitu jalan kaki gitu sih.
Mhm. Masih bisa diatasinlah ya. Ya. Motivasinya hilang gitu ya, mhm, iya ya ya. Oke oke. Heeh, tapi kamu enggak ada preferensi khusus kan? Maksudnya apakah kamu pengennya lari doang? Atau mungkin kamu terbuka nih untuk, aktivitas-aktivitas lain selama itu, mmm, hitungannya olahraga enggak apa-apa gimana tuh?
Eee, kalau aku sebenarnya sih terbuka gitu ya kayak sama, eee, ragam olahraga atau aktivitas apa gitu yang membuat aku itu kayak aktif bergerak gitu, cuma mungkin yang aku anggap ringan kali ya itu makanya kenapa aku selama ini itu mengawalinya itu dengan jalan kaki kayak gitu kan menurut aku itu kayak, eee, hal ringan gitu pikiran aku sih.
Mmm. Iya. Mhm. Oke. Tapi kamu nikmatin gitu enggak?
Eee, di awal aku menikmati banget itu Kak di awal itu aku menikmati banget kayak gitu tapi kan lama-lama nggak tahu ya, eee, makin ke sini itu makin aku nggak ada motivasi sama sekali gitu jadi kayak, eee, males aja gitu mau balik kayak gitu sih.
Mhm. Oke. Ya. Oke berarti kamu la eee, jalan-jalan jalan atau larinya itu keluar komplek atau maksudnya ja bukan dalam rumah pakai treadmill kan? Tapi benar-benar jalanlah gitu ya.
Iya bener bener jalan di luar rumah kayak gitu sih Kak.
Oke, mhm, nah aku udah mulai paham nih apa yang kamu rasain dan yang kamu rasain wajar kok, tapi pertama nih aku mungkin, eee, pengen ngelurusin nih, eee, ekspektasi gitu ya, jadi sebenarnya kamu tuh enggak butuh motivasi besar gitu yang kamu butuhin itu adalah, sistem yang masuk akal untuk kondisi hidup kamu sekarang gitu ya, karena kan. Kamu tadi bilang kayaknya udah sul udah jarang bergerak gitu ya, mmm, jadi kalau motivasi itu bener kata kamu itu fluktuatif kan, kalau kamu udah punya sistem yang masuk akal dan baik gitu ya, itu akan tetap jalan nih walaupun mood turun tapi aku mau nanya sekali lagi nih. Memang tujuan kamu untuk tetap bergerak tuh sebenarnya apa nih untuk termotivasi? Apakah kamu memang ada ada keinginan untuk menurunkan berat badan atau cuman pengen biar sehat aja nih lebih tepatnya.
Oke. Oke oke. Iya. Oke. Eee, jujur sih dua-duanya ya Kak ya karena mungkin, eee, selama aku kayak malah nggak se apa nggak pernah sama sekali bergerak itu kayak berat badan gampang naik kan makanya aku pengen, eee, kembali gitu ya maksudnya bisa bergerak secara, eee, konsisten kayak gitu makanya pengen, eee, apa berat badan turun selain itu juga pengennya ya lebih sehat itu pasti ya Kak kayak gitu sih.
Mhm, oke. Pasti. Mhm. Ya. Mhm. Betul betul pasti pengennya dobellah gitu ya, oke, nah yang berikutnya nih, eee, aku punya saran buat kamu gitu ya, mungkin kamu tuh harus, eee, berhenti menilai gerak tuh kayak olahraga gerak itu adalah olahraga berat gitu, padahal kan tujuan utamanya itu adalah mengurangi waktu diem kamu yang terlalu lama kan? Kayak mungkin, mungkin kamu kerjanya depan laptop kan duduk gitu ya, di rumah duduk terus belum lagi scroll-scroll duduk nah ini kan banyak waktu diam gitu ya, jadi kamu jangan menganggap gerak itu adalah olahraga berat bukan membakar kalori sebanyak-banyaknya, tapi memang. Yang aku bilang tadi start small menurut aku udah oke banget sih, dan ada beberapa pilihan kan yang bisa kamu lakuin gitu kalau kamu mungkin, eee, udah bosen sama gerak nih saran aku gitu ya, kamu bisa kok cari beberapa, mmm, kayak coach online ini juga gratis loh di YouTube gitu kan biasanya ada loh kamu tinggal klik aja, eee, low intensity, cardio workout atau row low intensity workout from home gitu nah biasanya tuh, dia tuh kayak punya, mmm, apa ya punya. Program selama 15 sampai 20 menit gitu ya, di mana kita tuh bisa ngikutin gerakannya cuma dari rumah gitu nah ini kan, mmm, effort-nya lebih lebih mudah lagi gitu ya kamu enggak perlu keluar, kamu enggak perlu mikirin cuaca. Kamu enggak perlu kayak males nih disapa orang gitu ya cukup dari rumah, kamu gerak aja minimal kalau mau mulai gitu ya enggak usah muluk-muluk 30 menit, 10 menit aja gitu kan atau 5 menit deh, untuk awal-awal gitu yang penting kamu konsisten dulu selama 3 sampai 5 hari menurutku itu udah progres banget loh, gitu kan Itu tetap dihitung sebagai progres menurutku, nah kira-kira cara kayak gini relevan enggak nih buat kamu?
Iya, heeh, bener. Oke oke. Oh oke. Iya bener. Iya. Iya. Oke. Ya. Oke. Heeh. Oh oke. Iya iya bener. Mhm. Iya. Oke oke. Eee, kalau menurut aku sih relevan banget ya, Kak, ya karena mungkin, eee, selama ini aku kayak, apa ya, kayak, eee, termotivasi di awal sehingga mungkin aku, eee, nyari olahraga jalan kaki kayak gitu, ke luar gitu, pengennya sambil, eee, cuci mata dan sebagainya kayak gitu. Padahal mungkin, eee, bener kata kamu sih ya, ya namanya bergerak itu nggak harus yang kayak ke luar rumah sampai effort kayak gitu ya. Heeh, bisa dilakukan di rumah kayak gitu. Mungkin sambil, eee, kucing di YouTube, kayak gitu ya kayak gitu kan, bener. Wah, itu belum pernah sih aku coba kayak gitu, soalnya mungkin selama ini, eee, pim pikiran aku kayak kebalik kali ya. Maksudnya olahraga itu ya yang, eee, ke luar rumah, butuh effort kayak gitu, sambil jalan sekaligus mungkin bisa cuci mata kayak gitu. Padahal mungkin banyak banget ya jenis olahraga yang bisa aku lakuin supaya aku itu, eee, tetap bisa gerak gitu ya di rumah, nggak harus yang sampai ke luar rumah juga. Bener bener bener, itu bakal aku coba deh, Kak, kayak gitu. Eee, ada saran lagi, Kak? Mhm.
Mhm. Ya, betul. Mhm. Betul banget. Yes. Mhm. <clicks tongue> Oke, kamu bisa coba itu. Boleh, aku ada beberapa saran lagi sih. Kalau tadi, eee, mungkin kaitannya dengan pilihan olahraga yang mudah di rumahlah gitu kan. Ta tadi juga aku sempet ngomong kalau kamu enggak terlalu harus ngebebanin nih, harus 1/2 jam, gitu ya, harus sejam, bahkan 2 sampai 3 menit itu pun tetep dihitung progres gitu kan. Jadi kamu enggak usah khawatir yang penting mulai aja dulu karena yang berat itu kan mulainya gitu ya. Nah, <clicks tongue> jadi kamu, eee, ukur kebaras keberhasilan itu dari frekuensi bukan durasi gitu ya. Jadi kalau saran aku nih kamu bergerak setiap hari 5 menit aja gitu ya. Nanti 5 menit udah, kamu naik 10 menit, naik lima belas menit. Nah, kalau kamu mau lebih cepet, kan tadi kamu bilang kan kayaknya kamu pengen dapet dua-duanya nih, sehatnya dapet kurusnya dapet. Kamu bisa loh paduin dengan intermittent fasting yang juga itu luar biasa nih. Jadi kamu olahraga konsisten, kamu pakai intermittent fasting nih. Jadi kamu makan pertama tuh di atas jam 12.00 gitu kan. Paginya tuh jangan sarapan kayak minum, eee, amerikano pait aja, itu kan bisa nahan laper gitu ya. Siangnya intermittent fasting, jendela makannya 6 jam aja. Terakhir makan jam 6.00 itu bisa dipastikan gitu ya, mmm, besar sekali persentasenya kalau kamu lakuin itu setiap hari, sebulan pun kamu udah pasti turun, eee, minimal dua sampai tiga kilo gitu. Jadi itu cara cepet, mudah, dan juga murah, gitu ya, untuk kamu bisa kombinasikan selain kamu gerak dan kamu juga, eee, bisa tuh yang namanya intermittent fasting. Dan saran aku juga nih kalau memang kamu kayaknya, "Aku bu butuh motivasi nih." kayaknya mungkin bisa jadi kamu tuh orangnya kayak butuh temen gitu loh. Jadi bisa nih kamu ajak temen kamu atau tetangga, gitu ya, untuk olahraga bareng. Biasanya kalau bareng-bareng jadi lebih semangat deh. Itu sih saran aku.
Iya. Heeh. Iya bener. Oh, oke. Iya bener. Oke. Iya iya, bener bener. Oke, iya iya. Iya. Oke. Wah, iya iya iya. Ini masuk akal banget sih apa yang kamu bilang tadi kayak gitu. Ketika mungkin, eee, selain gerak ditambahin sama intermittent fasting, kayaknya memang bener bener sih ya itu satu kombo kali ya kayak gitu, biar bisa, eee, menurunkan berat badan lebih cepet dan juga sehat kayak gitu. Itu juga, eee, belum pernah sih aku coba kayak gitu. Karena mungkin kayak terlalu fokus aja ini akunya sama yang namanya olahraga tadi itu, gitu sih. Nah, mungkin yang ke-2 tadi yang terkait, eee, sama teman itu juga bener. Karena selama ini jujur aku memang olahraganya itu sendiri gitu. Meskipun kayak ke luar jalan itu memang aku lakukan sendiri. Jadi enggak pernah gitu istilahnya le e ngajak teman atau tetangga dan mungkin itu boleh nih aku coba kayak gitu. Mungkin akan lebih seru juga nih kalau aku ada temennya, ada teman ngobrol, jadi akunya enggak enggak bosan gitu. Wah, boleh, boleh banget nih. Makasih ya dari saran kamu tadi tuh aku langsung kayak tercerahkan gitu, dan bakal langsung aku coba nih.
Mhm. Nah, itu dia. Mhm. Oke. Betul betul betul betul. Oke. Ya. Kalau kamu Oke. Sampai jumpa lagi. Kalau butuh apa-apa, silahkan panggil aku lagi ya. Sampai jumpa.